Oh suka dong, aku suka banget bahkan aku termasuk orang yang explore ya soal lagu. Jadi aku banyak banget nih ngedengerin genre lagu gitu gimana-gimana?
Oh. Mhm. Oke oke. Nah, Masnya, itu ada enggak sih kalau mungkin satu lagu yang menurut, Mas, itu kayak bikin baper gitu loh, kalau ada boleh dong disebutin lagu apa itu? Mhm.
Oke satu lagu yang bikin baper, mmm, <clicks tongue> ada ada ada. Eee, ada satu lagunya Agnes Monica judulnya, eee, Karena Ku Sanggup itu salah satu lagu yang yang bikin baper sih sampai sekarang, bahkan itu sebenarnya kenapa itu bikin bam baper karena itu mengingatkanku pada suatu kejadian kurang mengenakkan gitu sebenarnya di masa lalu.
Oke. Mhm. Oke. Apa itu, Mas, kejadian enggak mengenakannya?
Jadi itu mengingatkanku pada kejadian di mana aku dulu putus sama pacarku.
Pasangan ya?
Heeh pasanganku gitu. Eee yang mana
Mhm.
itu adalah hubungan terlama yang pernah aku jalani saat itu. Itu waktu kuliah ya, Mas, eee, ceritanya. Jadi saat itu ya, dia adalah enggak terlalu lama sih saat itu adalah 1,5 tahun, saat itu waktu waktu tuh rekornya segitu tuh. <laughs> 1,5 tahun udah paling lama gitu betul. Maklum lah anak muda gitu kan terus, eee, di saat itu dia tiba-tiba
Oh. Heeh. Berapa tahun tuh? Oke oke. <laughs> Rekor paling lama ya. Heeh. <laughs> Iya iya.
ninggalin aku kayak yang, aku bahkan enggak ngerti sampai sekarang kenapa dia dulu mutusin aku ya? Gitu.
Ok oke. Mhm.